Ay naku, marami po 'no, kasi ako'y sabihin ko ako'y batang kalye noon, eh. Hmm, parte siya ng kabataan ko dati ano, dahil may alam mo yung umuuwi ako ng may mga sugat, amoy pawis, ang dumi-dumi, ayan 'no? Alam mo po yung buong araw akong nasa labas, naglalaro, kaya yung aking inaano, aking ginagawa
Ah, oo. Oo. Hala. <chuckles> Oo. Oo. Oo nga, eh. Nakaka-miss.
is oo nga po eh, 'di ba? Iba na kasi ang panahon ngayon, 'no? Parang cellphone nalang, higa-higa, upo-upo.
Totoo, puro tablet na mga bata. <chuckles>
Tama, ano, eh, wala na masyadong time sa labas para makihalubilo sa iba at makapaglaro. Iba na talaga ang mundo, 'no?
Kaya nga, eh. Pero ayun, ano yung mga nilalaro mo talaga noon sa labas? <chuckles>
Dati, ah, ang hilig ko puro na ay maglaro ako ng pogs, ayan, 'no? Tumbang preso, bamsak, ah, langit lupa, ayan, yung mga gan'ong laro 'no, tagu-taguan, mga hindi mawawala, 'no?
Ah, oo. Totoo. <chuckles> Kaya nga. Mm. Nakakatuwa.
Ma madami pa po higit pa dun. Kayo ba, ano bang naano niyong laro?
Kaya nga. Ganun din, yung langit lupa, kahit nga sa paaralan nilalaro yun, 'di ba? Tapos chinese garter din, ganiyan. Tapos ano, ah, patintero, 'yan pa isa sa paborito namin. Tapos meron pang parang, ano ba yung tawag dun, agawan base, ganiyan. Parang ang daming naiimbento ng mga bata, 'no? <laughs>
Ah, oo. Tama. Tama, tama, tama. Ayan, oo, na Oo, tapos alam mo yung bati kayo ngayon, tapos maya-maya mag-aaway kayo dahil lang sa laro. Yung away bata ano, <chuckles> mga pagkakataon.
Nakakatuwa. Totoo, oo. Oo nga pero oo, kami pero kami rin noon, ah, minsan kasi nililimitahan ng magulang ko yung paglabas ko ng bahay, kaya meron din naman kaming mga laro na ginagawa sa loob ng bahay, ayan, nagga-gadgets din kami noon, parang yung gameboy, ganiyan. <chuckles> Yun yung, ah, laro din namin noon. Tapos, ah, alam ko, ayan yung PSP pero medyo matanda na ako non hindi na yung sobrang bata talaga, yun map at din na gano'n. Pero yung mga bata ngayon 'no, parang tablet nalang taliga talaga at YouTube, ganiyan, 'no, parang nakakalung
Yes. Ah. Tama-tama. Oo. Oo. <laughs> Tama, alam mo yun, sinasanay na rin ata sila sa gano'ng pamamaraanan, ano?
ranasan yung

Mm, ayan naalala ko no'n dahil isa 'yan sa mga paglalaro, dahil pinagalitan ako ng aking mga magulang dahil pag-uwi ko grabe yung puti ko parang naging itim na. Ay, galit na galit sa akin.
Hala. <sneezes> Bilad na bilad talaga gano'n. <chuckles>
Yung yung damit kong puti alam mo yung sobrang dumi na dahil pagulong-gulong sa kalsada yung mga gano'ng pagkakataon. Eh, yung mga oras na o panahon na hindi ako naglalaba, galit na galit sa'kin yung mga magulang ko dahil, "Hindi ikaw naglalaba ng 'yang mga damit mo pero grabe ka magdumi puti pa naman tapos gan'yan," diba, alam mo yung gano'n. Kaya isa sa natutunan ko na dapat maging maayos kaya hanggang ngayon dala-dala ko parin na parang napaka maano ko lagi ko napapansin yung suot ko kung madumi ba, malinis ganito gano'n. Oo, eh, na isa ko sa natutunan, ikaw ba anong natutunan mo no'n?
Hala! Hala. Oo. Mm. Oo, nga. <chuckles> Oo, totoo. Tama. Kaya nga. Presentable dapat gan'yan. Hmm. Okey. Ako siguro yung pakikisama kahit bata ka pa lang 'di ba parang yung pak pagkakaibigan mahalaga gan'yan kahit yung may away bata kay mga gano'n. Pagtatalo nung bata pero parang mahalaga pa rin sa'yo yung pagkakaibigan niyo gano'n, parang nagiging okey rin naman kayo pagkatapos, 'di ba? 'Yon yung parang natutunan ko na hanggang ngayon dinadala ko pa rin yung maha mahalaga yung makisama ka gan'yan, kahit alam mo 'yon, magkaiba kayo ng kinal kinalakihan, iba iba't iba kayo ng karanasan, dapat may pagkakaintindihan pa rin pagkakaunawan tsaka yung pinakamahalaga dun yung masaya kayo na magkasama kayo, 'di ba? Ah, 'di ba gano'n din pag bata, ah, yung pinakamahalaga do'n yung may kalaro ka, parehas kayo ng gusto tapos ayun na minsan may away, eh, pagkatapos pa rin ng ano, araw magbabati rin naman gano'n 'di ba?
Ayan. Mm. Tama. Ayan. Oo. Sang-ayon ako diyan. Mm. Tama. Totoo. Mm. Ay, ano. Tama. Oo, oo. Tama.

Kapag nasa parke rin ganyan yung magsi-swing kami, tapos ano nakakatuwa ay yung parang magsa-slide din ganyan. Yun na ano masarap balikan.
Ay ayan, oo. Ayaw, oh Maglalaro kayo, hmm, alam na maalala ko rin yung part na yan kasi parang meron kaming tinatawag na club house, eh, doon parang may mga basketball court, may mga slide, may mga swing, talagang for recreational activities tuwing hapon or umaga. Masaya balikan yung mga pagkakataon na ganyan na ano.
Oo. Ah. Oo. Totoo. Oo, kaya nga eh at ayun 'no, ah, naiba na talaga yung panahon. Tayo noon ganyan aktibo sa labas pero yung mga bata talaga ngayon, nasa loob na, puro tablet na lang nga, puro YouTube, ganyan.
Mm. Tama. Totoo. Galing na nga nilang mag-English eh, aba. Yu ang liit pa lang, "Saan mo natutunan yan? Sa YouTube. Nanonood ako ng mga ano, kung ano-ano." Sabi ko, "Wow ini ini-English na ako nung bata, nung kapatid ko." Parang wow, galing ah, parang dati hindi naman ganyan ang mga usapan namin. <laughs>
Oo. <laughs> Yun nga eh. Totoo nga eh. Oo, gagaling na rin ng mga bata ngayon, ang tatalino nila. <laughs>
Na op Tama. Pero ayun ano, pero iba pa rin talaga kapag nasa labas ka raw, marami kang nakikilala at nakaka-salamuha. Marami kang mga experience at memories na nabubuo, oh ah.
Ayan. Mm. Totoo.
Mga ganyang pagkakataon. Mm.
Tapos ano rin pala, noon nasubukan din namin yung mag-computer shop nung mga pinsan namin eh ayan. Mga pinsan ko ta's lalaro kami ga ng sabay-sabay, ganyan. Yan yung bonding din namin, oo nakakatuwa. Yung mga ganun.
Ay oo, ayan. Oo. Ah yeah, Pisonet. Nakakatuwa nga eh, naalala ko pa rin yung pagkakataon na yan, yung alam mo yung may nilalaro ako tapos pinapa-print ko yung mga cheat code 'no yung GTA. Grabe yung effort. <laughs> Pinapa-print ko yun eh. Gusto ko yung maraming code na ano, tas alam mo yung naglalaro ka, tapos may isang bata na biglang hahawak ng mouse at keyboard, tas tuturuan ka, gan'to kasi yan ganyan, ay
Ah, oo, oo nga, o <laughs> grabe nakakatuwa. <laughs> <laughs> Yun nga eh. <chuckles>
Ako yung naglalaro eh ba't ikaw ang humahawak at nakaharap sa computer, 'di ba?
Oo, totoo. Pero ayun 'no, may mga natutunan ka ba sa paglalaro na hanggang ngayon ay ginagamit mo pa rin?